ความ ความอบอุ่น อะ ร เรียก เรียกว่า ว่า เรียกว่าความ อบอุ่นได้ไหมคะ? มันก็ ส่งผลนะคะว่า แบบว่าเวลาเราจะ ไปบินที่ไหน อะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องโทรบอกเขาตลอดเพื่อที่จะไม่ให้เขาเป็นห่วง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทุก Take off ทุก Land ก็ต้องบอกเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ
อ๋อ ค่ะ ค่ะ มันก็ถือเป็นความ อบอุ่นในระดับหนึ่ง นะคะ ที่เหมือน ว่า พอห่างไกลกัน เราก็พยายามทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่า เออ เรา ไม่ได้ ไกลจากเขาเนาะ อะไรอย่างเงี้ย แบบ เราก็ยัง ใกล้ ส ใกล้ชิดเขาอยู่ แล้วก็ คอยที่จะส่งข่าวคราวอะไรให้เขารับทราบ ไม่ให้เขาเป็นห่วง ถือว่าเป็นคนที่น่ารักมากนะคะ ทั้งคุณพ่อและคุณลูกเลย
<chuckles> ใช่ค่ะ ใช่ โอ๊ย ขอบคุณนะคะ แต่มันก็มีจังหวะที่แบบมัน มันเกินอบอุ่นไปอะค่ะ อือ
อา อันนี้อาจจะเจอกันทุกบ้าน หรือเปล่า? <laughs>
อ๋อ โอเคค่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะ ที่มารับฟัง บ่นเยอะ เลย <chuckles>
ค่ะ ขอบคุณมากเช่นเดียวกันค่ะ สนุกมากที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะว่า แบบว่า เอ่อ ตอนเด็ก ๆ เรามีความรู้สึกยังไงบ้างกับความรู้สึกของคำว่าบ้าน อบอุ่นหรือเครียด ขอบคุณมากค่ะ
โอเคค่ะ ค่ะ